Ayun gus siyempre do'n tayo sa good thing. Kasi siyempre gusto nating makitang maging maayos ang bansa natin, eh, na hindi nalang tayo laging third world country na talagang bagsak tayo sa ibang cam ibang country na talagang kagaya ng China, ng US, ng Japan, na talagang Asia din naman sila, pero ang taas ng country nila. Kumbaga, ang da ah ang taas ng impluwe impluwensya nila sa ano, sa bansa. Kumbaga, mas maganda talaga kung meron tayong sariling pangalan, eh, na hindi nalang puro, yung ano, Pilipinas pinaka illiterate na bansa, Pilipinas laging ganito-ganyan. Kaya pu puro social media nalang ang inaatupag, ganyan. Parang kumbaga, iba pa rin 'pag yung may magandang pangalan na tinatawag sa bansa natin eh. Ikaw ba sa tingin mo, ano yung gusto mong makita or ma-achieve ng Pilipinas after a couple of years?
Mm. Tama. Oo. <chuckles> Oo. Ah, sang-ayon naman ako do'n sa sinabi mo na na yun nga, siyempre gusto ko rin makita yung Pilipinas na umuunlad, yung hindi lang tayo laging yun yun nga yong third world country na sinabi mo, 'di ba. Tapos yu yung pagkukumpara din do'n sa mga ibang bansa dito sa Asia, katulad yung sabi mo, 'di ba? Yung mga, ah, China, Japan ganyan, parang umuunlad na sila lalo. Tapos, ah, dagdag ko lang do'n, 'di ba yung yung Singapore parang 'pag titignan mo maunlad na rin siyang bansa, 'di ba? Pero 'pag iisipin mo parang maliit lang naman siya na lugar, tapos parang wala naman siyang masyadong mga likas na yaman, 'di ba. Hindi katulad ng Pilipinas na sobrang dami nating likas na yaman, pero sila parang nag nagawa nila na umunlad ng ganon kasi maayos yung pamahalaan nila, 'di ba? Maayos yung pamamahala sa mga tao, yung pagma-manage ng mga pondo siguro ganun, tsaa kaya yun din siguro yung gusto kong makita sa bansa natin sa susunod na mga tao
Oo. Mm. Totoo. Mm. Opo. Mm. Oo, totoo naman. Mm. Oo. Oo, totoo. Yun nga, eh. Oo. Tama naman. Oo. Mm. Mm. Oo. Mm.

Hm, tama, sang-ayon ako dun na dapat dapat nga talaga yung mga kabataan yung yun nga pag-asa ng bayan natin, pero pagka ganon nga na nagagamit sila sa mga hindi maganda. Yung parang sa murang edad palang yung sabi mo wala pa silang kamuwang-muwang, tapos biglang ka dun na sila mamumulat sa mga, ah, masamang gawain. Talagang hindi hindi maganda yung epekto niyan sa Pilipinas sa hinaharap. Kaya isa rin siguro sa mga importanteng puwedeng tutukan natin ngayon 'di ba, yung edukasyon sa mga kabataan 'di ba para, um, hindi naman sila mapunta dun sa mga ganun na mga sitwasyon 'di ba? Dapat talaga madal mas madali yung access sa de dekalidad na edukasyon na para ka kahit sino 'di ba? Kahit yung mga, ah, yun nga yung mga kabataan na walang pera, eh, makapag-aral pa rin sila at, um, matuto sila ng mga tamang gawain.
Mm. Oo totoo. Tama naman. Mm. Oo. Mm. Oo. Oo? Mm. Oo. Ayun mm. Mm. Oo. Tama naman, mm. Ayun nasabi mo na yung about sa edukasyon, kalikasan, um, ano sa tingin mo or paano ba natin mabibigyan ng solusyon ang mga problema tulad ng kahirapan, yung mga edukasyon natin, yung mga krimen na yan, makasa kalisa lika kalikasan para umunlad yung bansa? Sa tingin mo ano yung mga dapat nating gawin bilang mamamayan ng Pilipinas?
Mm. Ah, satin siguro parang, ah, tingin ko dito parang, ah, pinaka mabuting solusyon, eh, yung pamahalaan natin 'di ba? Kaya s bi ah, bilang mamamayan, eh, di siyempre yung dapat gawin natin, eh, pumili ng mga, ah, leader na gagawa ng mga solusyon para dun 'di ba? Ikaw ba?
Mm. Mhm. Oo. Mm, totoo. Oo la yun nga tama ka naman, talagang kay isa sa pinaka magandang gawin ng Pilipinas or ng mga mamamayan or is yung mag bumoto ng tama. Yung kumbaga ihalal natin yung mga taong talagang tama. Na talagang alam nating makakatulong sa bansa, and siguro bilang isang ta isang mamamayan ng Pilipinas. Maganda talaga nasisimulan mo yung mga dapat na gagawin. Na para pag nakita ng ibang tao alam nila na ay dapat ito yung gawin ko, dapat ganito. For example, yung pagtatanim ng mga halaman ng puno na kasi, ah, isa yun sa pinaka-basic pero hirap yung mga tao. Kasi parang more on pinapakinabangan nila yung puno na puputulin ganyan, na if ever dahil nga sa dami ng pinuputol na yun 'no, nasisira yung kalikasan natin na parang ang daming nagiging gulo, like nagkakaroon s ng landslide, nagkakaroon ng baha. Kasi wala na nga tayong masyadong puno na gina kasi pinagtatayuan na ng mga bahay, ng kung ano-anong establishimento na makakatulong siya kung kung satin palang sinisimulan na natin na magtapon ng tama, saan itapon yung mga basura natin sa tamang lagayan. Di ba at least pag nakita ng ibang tao at least aware sila kung ano yung mga dapat gawin.
Mm, tama. Oo. Oo. Mm. Oo tama.